Este, o, lo puedo, este, mm, posponer para otro otro momento, ¿no? Y si lo puedo solucionar, lo puedo solucionar yo mismo, o lo puedo delegar a alguien más, y entonces lo hago en ese momento.
Claro, es como dicen ajá exacto. Es como el es como el dicho, ¿no? Que dicen: "A ver, tienes un problema, si tiene solución, pues llévala a cabo y para qué te preocupas. Y si no tiene solución, ¿pues para qué te preocupas? Si no tiene solución".
Ujú. Ujú. <laughs> ¿De qué te preocupas? Pues, sí, sí, sí, exactamente. Entonces, sí, eh, eso me ha ayudado también mucho. Eh, las ideas que siempre la vida es así, es, este, hay contingencias, hay, eh eh, cuestiones repentinas, hay situaciones que se presentan, y en lugar de traerlas por ahí cargando todo el día, este, digo: "A ver, ¿esto se puede solucionar ahorita mismo? Sí, lo soluciono inmediatamente, ¿sí? Eh, pued necesito más tiempo, entonces lo voy a posponer para tal día, o para tal hora, o para este momento. Este, ¿lo puedo solucionar yo, o-o lo tengo que delegar? No, lo tengo que delegar, bueno, lo delego de una vez, ¿sí?". T te entonces
Ajá. Ujú. Okey. Sí, para que no esté ahí, picándote la espalda, como dicen, ¿no? La pulga que decía tu abuela.
Sí, claro, ya ya a mato la pulga y ya, este, me deja de estar dando comezón todo el día. Entonces eso también me ha ayudado a a no traer cargando, este, digamos que expedientes abiertos, eh, situaciones no resueltas, que luego son las que generan muchísima ansiedad.
Ajá. Claro. Ujú.